อืม ค่ะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ จริง ๆ แล้วคุณคิดว่าความสำเร็จของคุณน่ะค่ะ ไอ้ที่คุณบอกมาว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องฐานะ เรื่องครอบครัว เรื่องการงานเนี่ยค่ะ จริง ๆ แล้วเนี่ยมันได้รับอิทธิพลมาจากคนรอบข้าง หรือว่าคุณ ครอบครัวของเรามาบ้างหรือเปล่าอ่ะคะ?
อย่า ค่ะ อ๋อ ค่ะ ก็ถือว่ามีส่วนนะคะ เพราะว่าเราอะ ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่คล้าย ๆ พ่ออะค่ะ พ่อเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เป็นผู้นำครอบครัวนะคะ ตั้งแต่เด็ก ๆ มาเนี่ยเห็น เห็นว่าพ่อเนี่ยเป็นผู้นำครอบครัวมาก แล้วพ่อก็เป็นคนที่ทำงานบ้านเป็นด้วย ทำกับข้าวเป็นด้วยอะค่ะ
อือฮึ อ๋อ โอ้ คุณพ่อเก่งมาก ๆ เลยอะค่ะ <laughs>
ใช่ ใช่ เป็นผู้ชายที่ครบเครื่องเลยนะคะ แต่ตอนหลัง ๆ มาก็ไม่ค่อยได้ทำแล้วค่ะ คือสอนแม่ให้ทำแล้ว ม ก็ใช้แม่ยาว ไรอย่างเงี้ย
<laughs> มีสอนแม่ให้ทำ แล้วก็ให้คุณแม่ ส ช่วยเป็นคนทำ อืม ๆ ๆ
ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ อืม แต่ว่าตัวเขาเองอะ เขาเป็นคนที่แบบว่าทำเป็นทุกอย่าง ทีนี้เราก็เห็นเขามาอย่างงี้นะเราก็รู้สึกว่า เออ ชีวิตอย่างนี้มันก็ดีเหมือนกันนะ ทำ ทำเองเป็นทุกอย่างไปก่อน ตอนหลังเนี่ยเรามีใครให้ใช้ได้ก็ค่อยว่ากัน แต่ว่าตัวเราอะ ทำเป็นเองเนี่ยก็จะดีที่สุดน่ะค่ะ เราก็เลยกลายเป็นคนที่แบบว่าโตมาด้วยการแบบพยายามทำโน่นทำนี่หลาย ๆ อย่างอะค่ะ เพื่อที่จะให้ทำเป็นได้แบบหลาย ๆ อย่าง แล้วมันก็ส่งผลดีกับชีวิตนะคะ พอถึงในวัยทำงานจริงเนี่ย เราก็สามารถแบบปรับงานเราให้มันเป็นไปได้หลาย ๆ แขนง ไม่ยึดติดกับอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ
ค่ะ <sneezes> อะฮะ อืม ๆ ๆ ๆ ๆ อา โอเค ก็เหมือนกลายเป็นคนที่ไม่ได้ยึดติด เพราะว่าเรารู้สึกว่าโอเคการที่จะทำอะไรใหม่ ๆ เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องที่กดดันเรามาก เพราะว่าเรามีประสบการณ์ในการลองหลาย ๆ แล้วอย่างงี้ใช่ไหมคะ?
ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ค่ะ เพราะว่าเราทำ ลองทำนู่นนี่ตั้งแต่ตอนเรียนแล้วอะค่ะ ตอนเรียนเนี่ย ถึงแม้ว่ามหาลัยเนี่ยจะยังไม่บังคับให้ไปฝึกงาน เราก็ไปขอฝึกงานเองนะคะ โดยที่ ที่ ที่เราไปอะค่ะ เขาก็บอกว่าโอเคถ้าอยากมาฝึกเนี่ย ก็ให้มหาลัยเขียนหนังสือส่งตัวมาให้เขาก็จะรับ แล้วก็ให้ ไปให้ทางคณะอะค่ะ เขาเขียนให้ ตอนแรกอาจารย์ก็งง ๆ นิดหนึ่งนะคะว่า เธอจะรีบไปทำไม อะไรอย่างเงี้ย ก็บอกว่า เอ่อ อยาก หนูอยากไปค่ะ อะไรอย่างเงี้ย ก็เขียนส่งตัวไปให้ แล้วก็ได้ไปฝึกงานอะไรใหม่ ๆ แบบหลาย ๆ อย่างอะค่ะ ก็สนุกดีนะคะ
อืม อ้า อ๋อ อ้าวแล้วอย่างเงี้ยค่ะ ตอนที่เราขอไปฝึกงานที่เนี่ยหลังจากที่เราได้ไปฝึกงานแล้วจริง ๆ อะค่ะ เราคิดว่าที่เนี่ย หรือว่างานอันเนี้ยมันใช่สิ่งที่เราตามหาจริงไหมอะคะ?
ค่ะ

อ๋อ ก็แสดงว่าจริง ๆ คุณก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่า เออ ในอนาคตเราอะ มีลูกเราเลี้ยงลูก เพื่อที่จะต้องการให้ลูกอะ มาดูแลเรากลับ อะไรอย่างนี้ ใช่ไหมคะ เราจะไม่ได้คิดแบบนั้น
ค่ะ ไม่เลย ไม่ได้รู้สึกอย่างงั้นเลยค่ะ แค่เขาดูแลตัวเองได้ ก็เพียงพอแล้วค่ะ เขาก็รับผิดชอบชีวิตของเราไป แล้วก็มีแผนของชีวิตเรา สมมุติว่า เราแก่ทำงานไม่ได้แล้วเงี้ย ลูกก็ไม่เลี้ยงอีกต่างหาก ปุ๊บ <chuckles> แต่เราก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะ เพราะเรามองว่า สิ่งที่เราทำให้ลูก ความสนิทสนมความรักใคร่ ที่เรามีให้ทุกวันอะ เขาคงจะแบบว่าดูแลเราบ้างแหละ แต่เกิด ปุ๊บปั๊บ เออ ใช่ ใช่ ค่ะ แต่เกิดปุ๊บปั๊บเขาไม่ดูแล อย่างเงี้ย เราก็ว่าไม่ได้เนาะ เราก็จะไม่โกรธเขา เราก็จะกลับไปอยู่แบบต่างบ้าน ต่างจังหวัด ปลูกผัก ปลูกหญ้ากินกันตายาย ก็วางแผนไว้อย่างงี้นะคะ คือจะไม่คาดหวังเขาอะค่ะ
ค่ะ <laughs> อะเขาเห็น เขาเห็นความรักอะ เราเลี้ยงดูมากันด้วยความรักเนาะ ยังไงแบบ อา <laughs> เออ อุ๊ย จริง ๆ แล้ว อันนี้คือถือว่าดีมากเลยนะคะ เพราะว่ารู้สึกว่าทุกวันเนี้ย เด็กเกิดมา ก็มีความกดดันส่วนหนึ่งแล้วพอสมควร แล้วถ้าพ่อแม่ไปกดดันเขาเพิ่มขึ้นอีก อย่างเงี้ย มันก็จะทำให้เขาแบบไม่มีความสุขหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อือ ยังไงวันเนี้ย ค่ะ
ค่ะ ใช่ อือ ใช่ ใช่ค่ะ ถูกต้องเลยค่ะ อืม ค่ะ เขาไปทำงานก็แบบเครียดพออยู่แล้ว
ใช่ อันนี้ ใช่เลยค่ะ ยังไงวันนี้นะคะ ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ที่มาร่วมแชร์ความคิด แชร์ไอเดีย แล้วก็ประสบการณ์น่ะค่ะ เกี่ยวกับการวัดความสำเร็จในชีวิตของคุณนะคะ ยังไงวันนี้เนี่ย ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยอะค่ะ
ค่ะ ค่ะ โอเคค่ะ ค่ะ ยินดีมาก ๆ เลยค่ะ ค่ะ โอเคค่ะ ขอบคุณนะคะ ที่มาฟังกันวันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะ